ค่ะ คือเรื่อง อยากจะมีเรื่องมาปรึกษานะคะ พอดีว่า เราอะค่ะเหมือนแบบจะต้องโละ เครื่องแต่งตัว เขาเรียกอะไร แบบตู้เสื้อผ้าทิ้งหมดเลย เพราะว่ารู้สึกว่า ช่วงที่แล้วเนี่ย เหมือนแบบไม่ค่อยได้แต่งตัวค่ะ เหมือนแบบทิ้งช่วงไปนานเนาะ เพราะว่าตัวขยายขึ้นค่ะ แต่เนี่ยก็รู้สึกว่า อา มีกำลังใจที่จะลดความอ้วน แล้วคิดว่าน่าจะผอมได้ อะ อันนี้เป็นความคิดมโนไปก่อนอะนะคะว่า น่าจะผอมได้ แต่ว่าเสื้อผ้าอันเดิมอะ มันใช้ไม่ได้แล้วแหละค่ะ เพราะว่าคือสมัยก่อนน่ะ เป็นคนแต่งตัวอย่างที่เคยเล่าไปเนาะ เหมือนเป็นคนแต่งตัวโป๊ แล้วก็สั้นเสมอหูมาก ๆ แล้วแบบพอช่วงเวลามันผ่านไปสักช่วงหนึ่งอะค่ะ ก็คือรู้สึกว่าตัวเองเติบโตขึ้น เรียกว่าเราก็เป็นป้าท่านหนึ่งแล้วอะค่ะ แบบเหมือนมีลูกเพื่อนแล้วอะ ที่เขาเริ่มจะโตกันแล้ว เขาเริ่มเป็น ส แบบเริ่มโตแล้ว แล้วทีเนี้ย เราก็จะมาใส่สั้นเหมือนเดิมมันก็ดูกระไรอยู่ มันดูไม่เหมาะกับวัย อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยรู้สึกว่า เริ่มที่จะต้องหาสไตล์ส่วนตัวที่มันรู้สึกว่า ดูโตขึ้นมาจากตอนนั้นน่ะเนาะ เพราะว่าตอนนั้นน่ะเราใส่สั้นตลอดเลยค่ะ แบบว่าถ้าไม่เสมอหูอย่าเรียกเรานะ อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่า จะต้องแบบปรับการ สไตล์แต่งตัวนิดหนึ่งเนาะ เพราะ เพราะว่ากาลเวลามันเปลี่ยนแล้วอะค่ะ ก็เลยรู้สึกว่าอยากจะโตขึ้น อาจจะต้องแบบว่าเปลี่ยนแนวไปเลย เปลี่ยนสไตล์ไปเลยอย่างเงี้ยค่ะ แต่ก็ยังไม่รู้นะคะว่าจะต้องใช้งบเท่าไร จะต้องซื้อมากี่ชุด อะไรอย่างเงี้ยค่ะ อยากจะให้คุณช่วยแนะนำให้หน่อยได้ไหมอะคะ?
ค่ะ อืม ค่ะ อื้อฮือ! ค่ะ ได้เลยค่ะ ก่อนอื่นเลยเนี่ยนะคะ อ่า เราต้องขอชื่นชมคุณนะคะในความเป็นตัวเองนะคะ การซี่แสดงความเป็นตัวเองน่ะค่ะ ด้วย อย่างความมั่นใจเนี่ยนะคะ เป็นสิ่งที่ดีมาก ๆ เลยน่ะค่ะ บา เราเองก็จะมีความมั่นใจ ซึ่งความมั่นใจตรงเนี้ยน่ะค่ะ มันก็จะพาเราน่ะค่ะไปเจอในสถานการณ์อะไรหลาย ๆ อย่างนะคะ ที่ทำให้เราเนี่ยไม่อึดอัดใจ ไม่ อย่างน้อยก็ช่วยลดความกังวลใจได้อะนะคะ อ่า ก่อนอื่นเลยค่ะ เดี๋ยวขอถามเพิ่มเติมนะคะว่า จริง ๆ แล้ว เราอยากจะรู้นะคะว่า อ่า จริง ๆ แล้วเนี่ยนะคะ คุณน่ะค่ะชอบสีเสื้อผ้าหรือสไตล์แบบไหนคะ? ที่แบบว่า โอ้โฮ ต้อง ตู้เสื้อผ้าต้องมีติดไว้ ขาดไม่ได้เลย อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อืม ถ้าเป็นสมัยก่อนนะคะ ต้องบอกเลยว่าเป็นโรคคลั่งไคล้แบบว่าสีแบบว่า สี ไลม์ สีแบบ มันเขียวมะนาวอะค่ะ ไม่รู้เป็นอะไร รู้สึกว่าแบบเห็นเสื้อผ้าสีนี้ปุ๊บ จะกระโดดใส่ทันที แต่ตอนเนี้ยพออายุเริ่มเยอะขึ้นน่ะรู้สึกว่า ใส่สีแซ่บ ๆ ไม่ไหวแล้วค่ะ แบบรู้สึกว่ามันดูไม่คุมโทน มันดูไม่ คูล เนาะ ก็อยากแบบว่าเปลี่ยนสไตล์ตัวเองเป็นแบบ โอลด์มันนี แบบผู้ดีเก่านิดหนึ่ง อะไรเงี้ยค่ะ ก็อาจจะเป็นแบบว่าสีแบบ ยังไงดีอ่ะ เป็นแบบว่าเป็นนูด ๆ หน่อยค่ะ เป็นครีม เป็นโทนแบบว่าน้ำตาลไหม? อะไรอย่างเงี้ย รู้สึกว่า อย่างที่บอกไปเนาะ แบบมันด้วยความรู้สึกว่าโตขึ้น เราก็อยากจะนิ่งขึ้น อย่างเงี้ยค่ะ ความรู้สึกการ ในด้านการแต่งตัวที่แบบสนุกเหมือนตอนเป็นเด็กอะ มันก็ลดลงอะค่ะ พลังงานตรงนั้น ก็เลยรู้สึกว่า อยากจะนิ่ง ๆ ขึ้นนิดหนึ่ง เสื้อผ้าที่จะใช้ในตอนเนี้ย ที่จะต้องโละของเก่าออกอะค่ะ เราก็คิดว่าที่จะเอาของใหม่มาใส่อะ น่าจะเริ่มมองหาเป็นแนวนี้แล้วแหละค่ะ แบบว่าสไตล์แบบสี แบบ เอ่อ สีอะไรดีอะคะ? สีแบบ earth tone อะไรอย่างงี้มากกว่าอะค่ะ
ค่ะ อ๋อ ค่ะ โอ้โฮ จริง ๆ แล้วนะคะ ถ้าเกิดมองว่าสี earth tone นี้ก็คือ อ่า สามารถตอบโจทย์คุณได้เลยใช่ไหมคะ? เพราะว่าสามารถที่จะแมตช์ได้หลากหลายมากขึ้นด้วยหรือเปล่าคะ?
ใช่เลยค่ะ แต่ที่สำคัญที่สุดนะคะ ก็คือรู้สึกว่า มันน่าจะเหมาะกับวัยในช่วงเนี้ยอะค่ะ เพราะว่าอย่างที่บอกเนาะ โตแล้ว ก็แบบ จะมาใส่สีฉูดฉาดเหมือนแบบสมัยก่อน ก็แอบแบบแอบเขินอยู่นิดหนึ่ง ก็เลยต้องแบบว่า เนี่ยล่ะค่ะ ก็เลยแบบจะต้องปรับเปลี่ยนส่วนตัวนิดหนึ่ง ก็อาจจะเป็นพวกเสี่ย แบบสี earth tone ดำขาว อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ส อืม น่าจะเป็นประมาณนี้อะค่ะ
อืม ค่ะ โอ้โฮ จริง ๆ แล้วนะคะ จริง ๆ คุณเองก็จะมีสไตล์ที่ชอบส่วนตัวนะคะ แล้วก็ถือว่าเป็นสไตล์ที่เรียบง่ายแบบ minimal มากเลยนะคะ แล้วอย่างงี้ค่ะ เราอยากจะรู้เนาะว่า คุณเองเนี่ยนะคะ ได้มีการ อ่า จำกัดงบประมาณอะค่ะ อ ต่อเดือนนะคะ สำหรับไว้ซื้อเสื้อผ้าเนี่ย ยังไงบ้างอะคะ?
หลังจากแบบที่อัดอั้นมานานนะคะ เพราะว่าแบบอย่างที่บอกไปเนาะ รู้สึกว่าไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยมานานหลายปีมาก เงี้ยค่ะ ตอนเนี้ย ก็เริ่มรู้สึกว่าอยากจะเริ่มช็อปละ ก็ให้ ให้ตัวเองไว้นะคะ เดือนหนึ่งให้ไม่เกิน 10,000 แล้วกันค่ะ ประมาณเนี้ยค่ะ
อืม ค่ะ สำหรับเสื้อผ้าโดยตรงเนาะ อย่างเดียวใช่ไหมคะ?
อาจจะรวมไปถึงพวกเมกอัป เครื่องสำอาง แบบ skincare อะไรอย่างงี้ รวม ๆ กันด้วยอะค่ะ
ค่ะ อืม คือจริง ๆ แล้วน่ะค่ะ คุณเองก็ อย่างน้อยนะคะ ก็ได้กับ อ่า จะ จัดการน่ะค่ะเกี่ยวกับการจำกัดงบประมาณนะคะต่อเดือน อันนี้น่ะค่ะแสดงว่าคุณเองเนี่ยน่ะค่ะ ก็ได้มีการวางแผนเนาะ นอกจาก จ อ่า ได้แต่งตัวในสไตล์ที่เหมาะกับตัวเองแล้ว ที่ชอบแล้วน่ะค่ะ ก็คืออย่างแบบแผนในการที่จะวางแพลนน่ะค่ะ เกี่ยวกับเรื่องเงินงบประมาณตรงนี้เนี่ยนะคะ คุณก็ได้มีการคิดวิเคราะห์ไว้เรียบร้อยแล้วเนาะ แล้วอย่างงี้ค่ะ คุณมีอะไรที่จะต้องเป็นกังวลอีกไหมคะ เกี่ยวกับการที่คุณอยากจะ อ่า หาสไตล์ส่วนตัวที่ดูแล้วมันเหมาะกับชีวิตประจำวัน หรือว่าเหมาะกับเศรษฐกิจแบบนี้เนี้ยค่ะ?
มีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันน่ะค่ะ ในเรื่องแบบ อย่างที่บอกไปเลยว่า จริง ๆ อะ ตัวเราอะขยายขึ้นมาเยอะมากเลยค่ะ เราก็รู้สึกว่า ตอนเนี้ยตัวกลมเป็นปักเป้าเลยนะคะ แล้วก็จริง ๆ อะมีความหวังว่า เพราะว่าเราอะจะไปลงคอร์สลดความอ้วน แต่ก็เลยมีความหวังว่า เดี๋ยวเราจะต้องกลับร่างเดิมได้แน่ ๆ แต่อันเนี้ยมันเป็นเพียงแค่ความหวังไงค่ะ ซึ่งไม่รู้ว่าเราอะจะทำสำเร็จหรือเปล่า ก็เลยรู้สึกว่า เรื่องรูปร่างเนี่ยมันยังไม่เสถียรนะคะ แบบรู้สึกว่ายังแบบเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาอยู่ ไม่รู้ค่ะว่าตอนเนี้ย ถ้าเกิดจะต้องซื้อเสื้อผ้าอะค่ะ เราควรจะต้องเริ่มซื้อที่ไซซ์ไหน? หรือว่ารอให้แบบว่า เอ่อ คอร์สลดความอ้วนของเราเนี่ย มันเสร็จลงไปก่อนน่ะค่ะ
อืม ค่ะ โอ้โฮ จริง ๆ แล้วก็เราก็เป็นกำลังใจให้นะคะ ถ้าเกิดว่ามีข้อจำกัดในเรื่องตรงนี้ค่ะ มันก็ถือว่าคุณเองก็พอที่จะมีทิศทางเนาะที่จะ อ่า จัดการเรื่องข้อจำกัดเรื่อง อ่า รูปร่าง ใช่ไหมคะ อันนี้ค่ะเราอยากจะรู้เพิ่มเติมนะคะว่า จริง ๆ แล้วเนี่ยนะคะ คุณได้มีแพลนในการออกกำลังกายอะไรบ้างไหมคะ?
อา อันนี้อีกอันหนึ่งเลยค่ะ ถ้าคุณไม่ถามเนี่ยก็ลืมไปแล้วนะคะ เราอะมีแพลนสำหรับปีหน้าที่จะถึงเร็ว ๆ เนี้ยนะคะว่า จะเริ่มออกกำลังกาย แล้วก็เนี่ยค่ะ เรื่องสไตล์ที่แบบว่าจะหาในการ ชุดออกกำลังกายเนี่ย ก็รู้สึกว่า แบบเป็นอะไรที่ใหม่สำหรับเรามาก ๆ เลยนะคะ เพราะว่าเกิดมานี่ไม่เคยออกกำลังกายเลย ก็เลยแบบอยากจะหาชุด อะไรอย่างเงี้ย แต่ก็ไม่รู้ว่า มันควรจะต้องใช้แบบไหน อะไรยังไง? อย่างเงี้ยค่ะ ถ้าเกิดคุณช่วยแนะนำได้ก็จะดีเลยล่ะค่ะ
อืม ได้เลยล่ะค่ะ ตรงนี้แหละค่ะ เป็นสิ่งที่ อ่า จริง ๆ แล้วคุณสามารถทำได้ที่บ้านง่าย ๆ เนี่ยค่ะ แล้วก็ไม่ต้องเปลี่ยนสไตล์ตัวเองด้วยเนาะ ก็คือสามารถที่จะเอาเสื้อผ้าที่คุณมีอยู่แล้ว ที่คุณชอบเนี่ยค่ะ มาใส่ได้เรื่อย ๆ เลยค่ะ อย่างการดูแลนะคะเรื่องสุขภาพร่างกายนะคะ 1 เลยน่ะค่ะ เราต้องปรับน่ะค่ะในส่วนของอาหารการกินก่อนนะคะ คืออาหารการกินตรงนี้สำคัญมาก ๆ คือส่งผลต่อรูปร่างลักษณะของเราด้วยนะคะ ควบคู่กับการออกกำลังกายนะคะ เช่นค่ะ อาหารที่คุณกินเนี่ยนะคะก็ไม่ต้องถึงขั้นแบบว่านับแคลอรีก็ได้ค่ะ นะคะ เราก็งดนะคะทานอาหารมื้อดึกนะคะ ถ้าทนไม่ได้จริง ๆ อะค่ะ อาจจะต้องทานเบา ๆ นะคะ แต่ว่าเน้นพวกโปรตีนนะคะ เช่นค่ะ ไข่ต้มนะคะ ควรที่จะต้มไข่นะคะติดตู้เย็นไว้เลยนะคะ เผื่อดึก ๆ หิวจะได้ปอกไข่แล้วก็กินได้เลยนะคะ หรืออาจจะเป็นพวก yogurt รสธรรมชาตินะคะ ที่ไม่มีน้ำตาลเนาะ เอาติดตู้เย็นไว้เลยค่ะ นะคะ มีกล้วยหอมไว้ก็ดีนะคะ เพราะว่ากล้วยหอมเนี่ยนะคะมี อ่า โพแทสเซียมนะคะที่ดีต่อสุขภาพร่างกายนะคะ แล้วก็ทำให้อยู่ท้องด้วย ส่ง yogurt บางทีเรามองว่า yogurt เนี่ยนะโปรตีนเยอะมากค่ะ แต่ว่าสามารถที่ทำให้อยู่ท้องได้นานด้วยนะคะ พอ ๆ กับกล้วยหอมเลย ถ้ามื้อดึกอะค่ะ คุณทาน yogurt กับกล้วยหอมเป็นประจำนะคะ ร่างกายของคุณจะค่อย ๆ ชิน แล้วคุณก็จะหิว เอ่อ คือคุณจะไม่ได้หิวบ่อย กลางคืนก็จะ อ่า คุณเองก็จะเผาผลาญแคลอรี คือเวลาที่เราอะค่ะไม่ได้กินอย่างน้อย 8 ชั่วโมงค่ะ ถึง 16 ชั่วโมงเนี้ย
ค่ะ อืม อือฮึ อืม ค่ะ
ร่างกายค่ะ ระบบการทำงานของร่างกายมันจะไปดึงเอา เอ่อ ไขมันที่สะสมในร่างกายกับน้ำตาลนะคะ ที่อยู่ใน ในร่างกายของเรา เอามา เบิร์น เราเองก็จะน้ำ บางทีน้ำหนักลดโดยที่ไม่รู้ตัวนะคะ ถ้าทานแบบนี้แบบ อย่างน้อย 1 สัปดาห์ คุณก็จะเห็นผลด้วยค่ะ
อืม ฟังคุณแล้วมีกำลังใจขึ้นเยอะเลยนะคะ แบบวิธีลดความอ้วนมันก็ไม่ได้ยากนักจนเกินไปเนาะ เท่าที่ฟังจากคุณดูอะค่ะ แบบเนี้ยเราคงต้องแบบกลับไปร่างเดิมได้แน่ ๆ เลย นี่มีความหวังแล้วนะคะเนี่ย แล้วเราต้องแบบว่าปรับ ปรับ โตะ อ่า การ สไตล์การแต่งตัวอะค่ะ แบบว่าการออกกำลังกายก็คือ เหมือนคุณก็ให้ไซ้เสื้อผ้าที่มีอยู่เดิมได้ อะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะ?
ใช่แล้วค่ะ สามารถใส่เสื้อผ้าเดิมได้นะคะ แล้วก็ยังมีเสื้อผ้าที่เราชอบอยู่ ก็คือเราเข้าใจนะคะว่า คุณเองเนี่ยหาเงินมาก็อยากจะซื้อเสื้อผ้าตามสไตล์ที่คุณชอบ แต่ถ้ามันจะดีกว่าไหม? ถ้าเสื้อผ้าที่คุณชอบมันสามารถใส่ได้นาน ๆ ใส่ได้เรื่อย ๆ อย่างเงี้ยนะคะ ว่า อะ เรายังไม่ ไม่ต้องเปลี่ยนไซซ์นะคะ เราสามารถที่จะเอามาวนไซซ์ อ่า ใช้งานได้อยู่ตลอดนะคะ อย่างเช่น อะ 3-4 เดือนมาใส่ทีหนึ่งก็ยังใส่ได้อยู่ หรือว่าเอามาแมตช์กับเสื้อผ้าอื่น ๆ ที่เรามี ก็จะเพิ่มตัวเลือกหลากหลายให้กับ อ่า เสื้อผ้าในการแต่งตัวตามสไตล์ของคุณด้วยอะค่ะ
อืม ก็ดีนะคะ แต่ว่าเราอาจจะต้องแบบว่าลดไอ้พวกสั้น ๆ ลงแล้วแหละค่ะ เพราะว่าอย่างที่บอกเนาะ ถ้าเกิดแบบใส่ออกไปไหนอะเดี๋ยวคนจะเรียกว่า "ดูป้าคนนี้แต่งตัวสิ" อะไรอย่างเงี้ย เดี๋ยวจะแบบว่าเขินเปล่า ๆ อาจจะต้องปรับตรงนี้นิดหนึ่งเนาะ ยังไงวันเนี้ยขอบคุณมาก ๆ เลยนะคะ ที่มาแนะนำสไตล์ส่วนตัว แล้วก็แบบให้มันรู้สึกว่าเข้ากับงบประมาณในชีวิตประจำวันของเราด้วยอะค่ะ คุณก็ยังมีคำแนะนำดี ๆ ที่เกี่ยวกับการเอาชุดเก่ามาใช้ได้ อะไรอย่างเงี้ย ซึ่งจริง ๆ อะ เราคิดไม่ถึงเลยนะคะ คิดว่าแบบ เออ การออกกำลังกายเนี่ยจะต้องมีชุดใหม่ ที่แบบว่าเป็นชุดแบบสำหรับฟิตเนส ไปจิม อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ก็ไม่รู้ว่าแบบจริง ๆ อะ เราก็สามารถใช้เสื้อผ้าเก่า ๆ ของเราได้ด้วยอะค่ะ ขอบคุณมากเลยนะคะ สำหรับคำแนะนำอะค่ะ
ค่ะ ด้วยความยินดีค่ะ เราเองก็ อ่า เข้าใจนะคะ แล้วก็เป็นกำลังใจ ให้คุณนะคะ ในการที่จะ อ่า หาสไตล์ส่วนตัวนะคะ ที่ชอบนะคะ แล้วก็เหมาะกับรูปร่างนะคะ ขนาดของคุณเองนะคะ โดยที่ อ่า มีงบนะคะที่จำกัด และอยู่ในงบประมาณที่ตั้งไว้นะคะ ยังไงก็เป็นกำลังใจ ให้นะคะ สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ